Chính xác, kiểu, tại vì mình, à, mình là một người mà xem TikTok khá là nhiều với cả đi theo TikTok ấy, nhiều thật nhiều địa điểm, kiểu như là, ví dụ mình đi review đồ ăn hay gì ấy, đến nó mình, kiểu, mình vỡ mộng. <chuckles> Vỡ mộng tại vì nó nó không như, ơ, cái trên mạng. Ừm, ờ.
Ừm. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy biết sao hông? Nó cũng có một cái tỉ lệ nào đó hên xui ở cái việc mà mình đi những cái quán được review rồi á, cho nên là OK, chuẩn bị một cái tâm thế là, ờ, nó có thể dở đó nha, thì nó sẽ đỡ vỡ mộng hơn, đúng hông? Ừm, ờ, mình cũng, ơ, cảm ơn chia sẻ của bạn nha, ờ, nhờ bạn mà mình có một cái gợi ý về cái động, ờ, Người Xưa, đó, ở Cúc Phương, rồi thì mình sẽ cân nhắc, ồ.
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. <chuckles> Đúng, đúng, đúng. Ờ. <chuckles> Ô kê. Ờ, ờ, ờ, ờ, ô kê, ừm. Ô kê, mình cũng cảm ơn bạn ngày hôm nay nha, nghe bạn kể đi biển xong thì mình thật thật sự là muốn xách ba lô đi luôn ấy. <chuckles>
Ừm. Ô kê, bye bye!
Ô kê, bye nha!

Ồ, nó, kiểu, nó siêu tối, không có một cái tí ánh sáng nào luôn. Xong bọn mình phải à! À, quên mình kể cho bạn một chi tiết đó là bạn đi đi vào cái rừng Cúc Phương đấy là mất sóng hoàn toàn, ý là bước chân vào bên đó là mất sóng hoàn toàn không giao lưu được gì với thế giới luôn ấy. <chuckles>
Ừ. Ừ, ừ. Ừm. Ừ, ừ, mình hiểu.
Ờ, có mỗi ngoài cái cổng, ờ, ờ, từ cái chỗ cổng bán vé là nó đã mất sóng rồi, không còn một tí sóng điện thoại nào luôn. Ừm.
Ừm. Ồ, thế thì, giống như, kiểu, ờ, bạn liên lạc hay bạn sử dụng như thế nào?
Ừm, ờ, à, là, kiểu, lúc đấy bọn mình, kiểu, cố gắng là, kiểu, đi sát sát nhau ấy, không để bị lạc thôi, chứ, kiểu, cũng không có, ờ, cũng không có một cái cách nào liên lạc luôn ấy. Tại vì tại vì, kiểu, đi đâu thì là sẽ rủ nhau đi hoặc là để cùng cùng xe chỗ này ấy, tại vì trong đó là không có sóng điện thoại các thứ mà mình chỉ cầm điện thoại, gọi là, chiểu, cho chơi chơi để chụp ảnh xác thứ thôi. Ờ.
Ừm, mình hiểu, sợ mà. Ừm. Ồ. Mình hiểu. Ừm, ừm. Chà, cũng khá là khó luôn, ừm.
Đúng rồi, xong là đến cái khi mà mình leo lên cái Động Người Xưa đấy, thì là ý là nhóm bọn mình phải nắm tay nhau ấy để để không bị lác ấy, tại vì nó tối om. <chuckles> Xong là, kiểu, bọn mình bật, ờ, đèn flash điện thoại lên để nhìn ấy chứ thật sự không nhìn thấy gì. Mà bên trong đấy nhá ừm, ừm.
Ừm, ừm. Trời ơi, dễ thương quá vậy, ờ. Ừ. Ê, nói thật nha, gặp mình là chắc là mình cũng hơi rén á, mình sẽ không có dám đi đâu, thiệt, đó.
À. <laughs> à, ờ. Ô, nhưng mà ý là bạn nếu mà bạn, kiểu, có cơ hội quay về Việt Nam thì bạn nên đi thử đi. Ừm, kiểu, nó cũng, gọi là, một trải nghiệm, kiểu, thiên nhiên, thiên nhiên ấy. Xong là ừm, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ô kê. Mà nhé, kiểu nhé, mình đi vào trong chắc là sợ hay là gì đó, hoặc là, kiểu, cái không gian nó nó ấy ấy, nên là, kiểu, vừa toát mồ hôi, ừm, kiểu, nó khiến cho mình ra mồ hôi. Nhưng mà cái lưng của mình thì nó lại lạnh lạnh, ý là, kiểu, nó lạ lắm. Ờ.
Ừm, ừm. Ừm, ô kê. Ừm, ô kê mình đó sẽ là một cái điểm đi mình sẽ cân nhắc. Ừm. Ừm. Ừ. Ồ. Ủa, ủa sao nó ồ, mình ý là mình nó hơi bị khác nhau, đúng hông? Thì bạn có biết được cái lý giải khoa học là cái gì hông?
Ờ, ờ. Ờ. Mình, kiểu, thì mình cũng không rõ nhưng mà, kiểu, cái Động Người Xưa đấy nhá, thì, kiểu, ngay ở cái đầu hoang động là nó có mấy cái ngôi mộ ấy.
Ừm. Ồ, ô, trời! Vậy tức là bạn có bị sợ hông vậy?
Ờ, ờ, ờ. Ờ, kiểu như là, tại vì cái cái đầu đấy thì nó vẫn sáng thì mình đã sợ, còn tí nữa nếu mà, kiểu, còn nếu mà vào bên trong xong tự nhiên soi cái đèn và đúng cái ngôi mộ thì ý là rén nha. Ờ. Ngất luôn đó! <chuckles> Ờ, ờ.
Ừm. Ừm. Trời ơi, ờ, chắc lúc đó là mình <chuckles> chắc lúc là mình đi ra luôn á. Thiệt sự mình đi ra luôn á, mình hông có dám ở lâu đâu. Ừm, thế thì đối với bạn nha, ờ, để một chuyến đi nó trở nên ý nghĩa và hạnh phúc thì, ờ, đối với bạn thì cái điều gì nó sẽ là quan trọng nhất?
Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì ừm, ừm, ừm. Ờ. Chắc là, kiểu, quan trọng nhất là mình sẽ đi với ai hoặc là cái với cả điều thứ hai đối với mình đó là cái điểm đến của mình nó có ô kê hay không. Ví dụ nhiều cái nhá
Ừm, ừm, hợp lý. Ừm, ừm, nó có an toàn hay không, đúng hông?